Ciao. Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Bentrovata. Eccoci qui, come va?
Tutto bene, tu?
Bene, bene, grazie. Oggi sono molto ho molta energia positiva, stamattina ho fatto yoga, e un po' di meditazione. A te piace, mhmm, muoverti? Sei una persona sportiva?
Sì, io sono una persona sportiva, uhm, faccio sala pesi, solitamente, sì, è la mia passione ormai da 4 anni, però devo dire che con questo caldo mi sento molto esausta, nonostante prendo sali minerali e tutto. Come hai fatto tu oggi a fare yoga con questo caldo?
Mh. Ah. In cas Ah-ah, ah-ah. Beh, yoga non è certo hai ragione. Intanto c'è caldo e hai ragione, cioè veramente anch'io soffro di pressione bassa effettivamen mh.
Anche io, eh, infatti.
Però sai, al mattino c'è ancora per fortuna quella temperatura piacevole, quindi devo dirti, poi lo yoga, sai, non è un'attività, uhm, ad alto impatto, quindi non
Sì, sì, sì, è vero, è vero. Sì, comunque
ancora gestibile, è vero.
Sì, ancora sì, quello sì. Io invece con la palestra sono andata anche ieri, è stata una cosa veramente pensavo di svenire dopo il secondo esercizio. Poi io, devo dire che a volte esagero anche, comunque voglio continuare a caricare sempre di più anche con 40 gradi l'ombra, no, non dovrei, uhm, per la mia salute. <chuckles>
Mh. È Mh. Ah, quindi, certo. Ma, ehm, tu segui una scheda ben precisa? Ti segue un coach? Com'è organizzato?
Allora, io ho avuto per 3 anni un coach, ormai mi so organizzare bene i miei allenamenti, quindi, uhm, faccio la stessa scheda ormai da da 1 anno perché mi porta sempre più progressi. Quindi, devo dire che mi trovo veramente bene, sì. Io vado 5 volte alla settimana, sì, parecchie.
Mh. Mh. Tu quante volte vai? Ecco? Okay. Come li come li organizzi gli allenamenti? Quindi, pre esempio, che ne so, 1 giorno fai tutto alla parte alta oppure sempre X?
Non non ho mai, uhm, giornate in cui faccio tutto, cioè le avevo nella s nella scorsa scheda, quindi 1 anno fa. Uhm, io mi concentro su, uhm, la parte bassa e la parte alta, quindi io, ehm, tipo lunedì faccio gambe, martedì faccio la parte alta, schiena, ehm, dorso e, uhm, faccio, non lo so, ehm, spalle, e la volta dopo faccio braccia totali. Quindi, sì, ehm, mi alleno un po' a parti, ecco, del corpo.
Mh. Mh. Mh-mh. Cer Certo. Sì, sì, assolutame
Senza ma io gli ho detto anche al mio compagno: “Per favore, avvisami quando, non lo so, vedi che comunque” perché io nelle braccia non vorrei crescere troppo, cioè non sono una di quelle che piace, insomma, sulle donne, le braccia enormi. C'è a chi piace, a me non non mi piace, quindi gli ho detto: “In caso avvisami se io, non so, non so, non ho i limiti io.” Quindi, ehm
Mh-mh. Mh-mh. Erto. Mh-mh. Certo. E invece per quindi tu utilizzi le macchine effettivamente, quindi non
Sì, io utilizzo in realtà molti pesi liberi, faccio stacchi, quelle cose lì, sì, sì.
Mh. Eh, quindi col bilanciere, non con ah, ah okay. Quindi siccome mi hai detto: "Sala pesi", allora pensavo
Esatto, esatto, eh sì. Sì, sì, no, ma anche con i macchinari, eh, per carità, però dopo che ho preso diversa esperienza, comunque dopo 4 anni, mi piace molto fare a corpo libero anche, sì, sì. Tu invece cosa fai di yoga? Io non ne non me ne intendo, devo dire.
Mh. Ah, okay. Allora allora, io in realtà non lo faccio in maniera assidua, soltanto quando sono particolarmente motivata e, come dicevamo, restare motivati non è sempre facilissimo. Siccome stamattina non riuscivo più a dormire, devo dirti, allora mi son detta: “Senti, invece di girarmi a destra e a sinistra sul, uhm, materasso,” mi son detta: “Magari mi rilasso un po' facendo delle respirazioni”, no, cioè, quindi è importante anche imparare, eh, a respirare. Uno lo dà per scontato, ma non è così.
Esatto. Sì. È vero, è vero.
E anche per chi fa, mhmm, voglio dire allenamenti funzionali. La prima cosa che dovrebbe imparare prima di sollevare i carichi, è, ehm, il respi
Il respiro, la respirazione, sì, sì, che poi io penso che ti aiuti veramente un sacco. Io l'ho imparata sfortunatamente dopo 2 anni di palestra e son riuscita a caricare molto di più, perché non hai il fiatone in mezzo alle ripetizioni, perché non ti senti svenire, c o almeno di meno, ecco. <chuckles>
Mh. Certo. No, no, infatti, diciamo, quindi yoga lo faccio così, quando sono particolarmente ispirata, ma nelle mie poi routine di movimento, di di di allenamento, eh, effettivamente io ho inserito tutt'al cioè io faccio, allora, uhm, allenamenti funzionali e quindi a corpo libero, utilizzando cioè, non abbiamo macchinari, macchine, voglio dire, s è una palestra di funzionale. Quindi noi abbiamo bilanciere, kettlebell, insomma, ehm, barre per le tr pe per i pull-up e così via. E quindi, ehm, poi faccio anche cross training, poi faccio anche pre-pugilistica, mi piace tantissimo, con un boxeur.
Okay. Mh-mh. Okay. Okay, okay, perfetto. Sì, sì. Fai veramente tante cose, sì.
Sì, sì, perché mi piace, mhmm, mi piace tanto variare e quindi stimolare il mio corpo in modo differente, perché credo che, mhmm, fare sempre le stesse cose non sia molto produttivo, ecco, beh. E allora mi mi piace così. Poi ultimamente avevo sperimentato il calisthenics.
Interessante, eh, anche io volevo provare, ma, mh.
Sì, sì, e e allora devo dirti che, mhmm, non mi ha fatto impazzire. Devo dirti, okay, mi sono messa alla prova. Ho detto: “Dai, proviamoci, che sarà mai. Metti che non mi piace, amen.” Cioè, me ne farò una ragione. Devo dirti che siccome io sono una persona che ha un pochino di tendenza cioè non ho mai avuto l'addome piatto io nella mia vita e penso che né mai ce l'avrò forse, mi sono detta. Ecco, ehm, ho detto: “Guarda, il il core è importantissimo nel calisthenics," e lo saprai, no?
Come è stato? Okay. Sì, sì. Okay. Eh, è una cosa comune. Mh-mh, certo.
Ehm, e allora ho detto magari questa è la volta buona per per lavorarci un po' di più. Però devo dirti guarda, mi piace molto di più funzionale, ehm, che è calisthen ehm, scusami cross cross training e Prepugilistica, quindi fors
È vero. Okay, io ti devo dire che lo facevo con mia mamma fa avevo fatto, mhmm, per 2 anni da piccolina dei corsi, ehm, con mia mamma sempre di funzionale, ma proprio con un un insegnante. Era un gruppo, no, di di donne, io ero l'unica ragazza in realtà devo dire, ehm, ma era veramente, veramente pesa cioè io non me lo aspettavo così tanto nel senso che, mi aspettavo una cosa un po' più blanda, un po' più rilassata. Ehm <chuckles> eh infatti, e mia mamma mi fa: "Ma no, guarda che ce la fai, guarda che ce la fai." Cioè, io dopo la seconda lezione ho lasciato, cioè non e c'era veramente tanto movimento, quindi cambiavamo da postazione a postazione. Io non so se anche te anche voi fate così, ma da postazione tipo esatto, fai un po' di uhm, oddio con con ehm, c'eran delle corde, non so come adesso come si chiama, ehm, e poi passi a fare i barbell non non so, io non non li so questi nomi, ehm, e quindi era tutto un movimento senza mai fermarsi. Io invece nel mio sport mi piace che ho il mio recupero, uhm, nel senso che faccio poche ripetizioni ma s m molto spinte, ehm, non mi piaccion queste cose dove ti devi continuamente muovere, non non fanno per me, ho notato.
Mh. Certo. Mh. Eh "blanda" no, no. Sì. I circuiti, mh-mh. Mh-mh. Mh. Mh. Mh-mh. Ah, questo questo qui che stai descrivendo, probabilmente sì, è una un allenamento più di Cross Training, noi lo chiamiamo perché eh sì, perché pr perché, cross? Perché, ehm, diciamo alleni praticamente tutto il corpo e quindi cross funzionale, cioè va a mhmm, ad allenare sia la respirazione, quindi ad alto impatto cardiaco, quindi alta frequenza cardiaca, e, ehm, però ci vuole anche un po' di forza, perché ha hai anche dei dei pesi, ehm
Ah, ecco. Esatto. esatto. Sì, sì, sì. allora io perché non li so questi e poi ero piccolina. <chuckles>
No, vabbè, certo. Ehm assolutamente, no, a me piace tanto, a me piace tanto. Devo dirti è molto sfidante. Poi vedi dei miglioramenti, dei risultati, molto bello. Invece ieri proprio p un po' perché a parte che ieri ho fatto 2 ore, 2 allenamenti diversi di consecu mhmm, diciamo in consecutivi, ehm, adesso oggi non mi fa male tutto, ho detto: "Così c" <chuckles>
Ah. <chuckles> Immagino, immagino, dopo 2 ore sì, cosa hai fatto ieri?
Ehm, ieri ho fatto una lezione di funzionale, ehm, per principianti, ehm, però in realtà io non sono principiante, quindi il coach mi ha fatto fare u una serie in più rispetto agli altri.
Ah, okay. Perfetto. Sì, immagino, sì, sì, giusto.
Ehm, sì, perché è giusto così, cioè, altrimenti
Comunque poi uno s'annoia, nel senso anche a dover fare sì, sì, ovvio. Sì.
Esatto. Ehm, e poi forza, abbiamo fatto ieri abbiamo fatto panca
Okay.
ehm, e ovviamente anche lì l'obiettivo è andare a sviluppare la for cioè, mhmm, la forza, quindi essere più avere sempre più forza, ehm, le braccia e e anche noi come te, lavoriamo a giorni, ehm, per compartimenti, come dicevi di mh.
Sì, sì. Okay. Perfetto. Sì, dai, allora molto simile, devo dire, almeno per questa parte qua. E ti è mai capitata di perder la motivazione? Se facendo tutte queste cose, comunque sento che fai veramente tante cose, non s ti è mai capitato un periodo in cui dici: "No, basta, adesso mollo qua tutto."
Sì. Certo. Mh. Sì. No, questo no. Nel senso che, uhm, è un periodo in cui vorrei mollare. No, anzi, vorrei non mollare mai, ehm, mi è capitato di mollare, ma non per cause dipendenti dalla mia volontà. Quindi, per esempio infortuni o magari dovevo avevo bisogno di un periodo o magari partire, cioè, a volte io mi privo di partire perché dico: "Okay e in palestra come faccio?"
Certo. No è vero anche io, però questa è un po' un'ossessione, devo dire. Io l'ho ne ho parlato anche un po' perché io mi faccio seguire, ehm, n a volte mi privavo veramente di cose tipo il pasto libero, no: "Però forse rovino i progressi di questa settimana." Quindi diventa mhmm, se quando quando diventa un'ossessione, ehm, assolutamente va mhmm, va risolta, secondo me.
Sì. Mh. Mh-mh. Erto ma, ehm, ecco, sì, ehm, f forse hai ragione infatti, mhmm, le persone che effettivamente poi esagerano non vanno mai nei n non va non va mai bene il comportante bisogna, come dici tu, correggerlo. Ehm, però sì, certo, ci sono dei giorni in cui non hai voglia di andare, ecco, e dici: "Son stanco." Magari torno dal lavoro, non ce la faccio più, sono stanchissima, ho mal di testa e la motivazione l'ho per perché se ho mal di testa non ci vado, come dire.
Esatto, esatto. È vero, è vero. Certo, certo, certo, sì.
Però tu invece?
Allora io, devo dire che, ehm, ho avuto diversi problemi alimentari per un certo periodo, ehm, e mi concentravo quindi sull'esclusivamente essere, ehm, ef molto sotto il mio peso che dovrei, insomma il mio peso ideale ecco. Pensavo solo al dimagrimento, però la palestra ti sviluppa il muscolo, quindi di conseguenza, ehm, nel senso non ti vedi assolutamente, sì, anche più magra, ehm, però, ehm, insomma il muscolo ti cresce e quindi io, in quel periodo, ehm, diciamo che ho perso completamente la motivazione perché vedevo il mio corpo crescere, le mie spalle crescere, ehm, le mie gambe crescere, uhm, quindi ho detto: "Basta, adesso mollo perché io voglio essere sempre più magra." Questa cosa poi l'ho risolta con l'aiuto, ehm, di mia mamma in particolare, uhm, che mi ha iniziato a fare una terapia, a far fare una terapia con una persona bravissima, quindi dopo diverso tempo, devo dire 2-3 anni l'ho risolta. Uhm, ho riiniziato ad allenarmi e da lì in poi devo dire che non ho mai perso la motivazione, ehm, e cerco sempre comunque di, mhmm, non cadere mai nell'ossessione, nel senso di privarmi di cose, ehm, semplicemente per la palestra. Anche una semplice vacanza, in ques n nell'isolotto e che ovviamente non c'è la palestra, "no non ci vado perché non c'è la palestra," no, assolutamente non vorrò mai ricadere su questa cosa, ecco.
Sì. Okay. Mh. Mh. Sì. Mh-mh. Mh. Okay. Ah. Ert Sì. Mh, certo. Beh, ehm, altra cosa interessante che potrebbe essere, voglio dire, uno spunto di riflessione, anche una soluzione a questa cosa, per chi ama comunque stare in movimento, in attività, potrebbe essere quella di avere un fine ultimo, no, un'intenzione più alta rispetto a a quella del mero allenamento in palestra in uno spazio chiuso. Cioè, dire: "Okay, quando sono in vacanza, io cosa posso fare? Prendo una bici, vado in giro, corro, vado a nuotare." Non lo so, una una cosa che tu non faresti perché sei in palestra, ma la fai in alternativa, no, come alternativa.
Mh-mh. Certo, certo. Ma certo, certo, sì, sì. Però a me in vacanza piace sempre, mhmm, nel senso fare quello che sul momento mi va. Nel senso se non mi va di andar di prendere la bici, ehm, mi va di andare a rilassare, a prendere il sole al mare, ehm, non me lo non me lo precludo ecco. Insomma, vado e prendo il sole al mare, mi rilasso, mangio anche un bel panino che forse, con la mia dieta nel senso io, ehm, sono anche stata seguita, non importa, mi prendo questo benedetto panino che sognavo dalla sera prima perché, nel senso, non voglio ricadere in, uhm, giochi mentali ecco insomma.
Ma, ceto. Mh. Mh-mh. Ah, per carità, bisogna viverla la vita, questo dubbio. Ci mancherebbe, anzi in vacanza uno vuole anche mangiare un gelato in più, ehm, sgarrare, non pensare alle paranoie del voglio dire, cioè in fondo
Esatto. Esatto, sì. Esatto, quello è importantissimo.
Brava! In fondo noi ci alleniamo anche per poter mangiare, parliamoci chia
Ma certo, e certo, e infatti, sì una delle motivazioni infatti che, più importanti, tonare a casa. <chuckles>
mancherebbe. Da tenere Esatto, ben salde in testa. A, ehm, io devo dirti che adesso ho un orologio al polso che mi monitora, pre esempio, mhmm, non lo so, le calorie bruciate, Io dev non ti nascondo che questa cosa un pochino mi sta condizionando, devo dirti.
Sì, sì. È vero. Sì, beh, ci sono anche i lati negativi di queste nuove tecnologie, ecco. Sì, forse
Però mi aiuta, però mi aiuta, cioè, mhmm
Eh certo, certo. Sì, comunque, immagino.
Mhmm, non non trovo che fino ad oggi lo stia utilizzando in maniera tossica, ma in maniera consapevole, quindi finché mi aiuta bene, mhmm, e non sta non sta diventando un'ossessio pre esempio ieri ho bruciato 800 calorie, mi sono concessa, uhm, 2 Gin Tonic, per dire, cioè nel senso.
Okay, sì. Perfetto. Ecco sì, beh, cioè, perfetto, sì, sì. Io penso che ancora non potrei ecco fare que però forse tra qualche anno ci penserò.
Beh, eh, scusa eh. A comprare l'orologio, dici? Ecco <chuckles> perfetto. <chuckles> Alla prossima. Ciao.
Sì. <chuckles> Sì, sì. Alla prossima, ciao.